E in quei casi, come, ehm, ho anticipavo, uhm, prima, stacco proprio completamente. Quindi o vado a fare una passeggiata, o vado a nuotare. Quindi cerco di di staccare completamente, uhm, dalla uhm, dalla staticità, ecco, della della stanza e del foglio bianco. Ehm, quindi devo dire che solitamente faccio questo, esco, magari vado anche a prendermi un caffè, un cappuccino e mi porto sempre dietro però qualcosa, perché magari non si sa mai che <chuckles> qualcosa che vedo
Mh-mh. Ah! Quindi ti porti ti porti da disegnare perché, hai visto mai, che ti arrivi improvvisamente la l'ispirazione. Certo, è un buon metodo questo. Sì, sì, sì. Quindi t'è capitato anche di avere un calo, uscire e trovare l'ispirazione fuori, all'aperto.
Esatto. Sì, sì. Sì, sì, perché no. Poi non necessariamente quello che, uhm, a tutti gli effetti vedo intorno a me, ehm, poi lo riporto sul foglio. Però, ehm, mi è capitato, appunto, che proprio, ehm, cambiando l'ambiente intorno a me qualcosa in me sia cambiato e quindi, ehm, mi sono sentita, ehm, più ispirata, ecco. Quindi sì, devo dire che mi è capitato più di 1 volta.
Mh. Beh, È un buon metodo comunque perché i incaponirsi su una situazione quando senti proprio che c'è un calo di creatività può anche poi, ehm, frustrarti, farti arrabbiare, insomma, innervosirti, ecco. Ma senti, nel tuo futuro c'è la volontà invece, di, mhmm, ded scegliere questo come come tuo lavoro primario?
Quello sarebbe, ehm, una cosa meravigliosa, quindi sì. Assolutamente sì. Uhm, non ti nego che, uhm, da un lato m mi piacerebbe tantissimo, ehm, dall'altro però ho anche tante paure, uhm, perché avendo un lavoro, uhm, che vira molto più sull'artistico, uhm, la mia paura principale è quella soprattutto, appunto, dei dei cali di di creatività cui andrò incontro uhm, e vado incontro necessariamente, uhm, alle scadenze, che adesso ho molto meno. Quindi mi capita di fare qualche lavoretto però, ehm, comunque non ho delle scadenze particolarmente rigide, ecco. E mhmm, e anche al flusso di lavoro, quindi in quel caso sicuramente m deve essere be ben studiato, ben calibrato, se se dovesse un giorno, uhm, rivelarsi un'attività che posso fare a tempo pieno, ecco.
Mh-mh. Sì. Sì. Mh-mh.

Senti, raccontami, ehm, che che tipo di esperienza ti ha fatto crescere dal punto di vista creativo? Ehm, e che cosa ti ha lasciato? In che modo ti ha cambiato? E come continua a influenzare la tua vita?
Allora, devo dire che, l'esperienza che mi ha fatto crescere maggiormente, è stata quella di incontrare altre persone che hanno la mia stessa passione, e che lo fanno o come lavoro, o come hobby, o secondo lavoro, ecco, Ehm, in particolar modo quando li incontro nei mercatini che faccio. E devo dire che quelle sono le esperienze in cui, ehm, mi sento di di crescere di più a livello artistico, ecco. Quindi, confrontarmi con gli altri è una cosa che per me, ehm, rimane fondamentale. Ehm
Ah, no. Ah-ah È molto bella questa cosa, ma tu sei un' i artigiana, quindi?
Sono un' illustratrice, quindi disegno, sì.
Ah! Che bello! Disegni! E e che e in che modo ti diciamo, ti rapporti con le persone che che che condividono la tua stessa passione? Che poi, in realtà, questa passione è è proprio ne hai fatto un lavoro, da quello che ho capito.

Sì, assolutamente. Quindi lì devo dire che è ritornato e e lì è stato un po' un crescendo, quindi dopo l'università, uhm, ho continuato a disegnare anche a livello più artistico diciamo e meno tecnico, però quello è stato una spinta che mi fatto ritornare al disegno.
Mh-mh. Mh-mh. Beh, tu hai detto che avresti cambiato qualcosa col senno del poi, nel senso tornando indietro, però tutto sommato anche quel periodo in cui, ehm, hai studiato, ti sei dedicata completamente allo studio, poi v hai scelto comunque un percorso universitario che comprendesse questa tua questo tuo questa tua indole, no, da d artistica e creativa, che cos'è che che pensi sarebbe stato diverso se tu avessi fatto qualcos'altro?
Ehm, mhmm, allora, s penso che sicuramente, uhm, più che altro probabilmente avrei scelto lo stesso percorso di studi universitari, uhm, anche se avessi scelto un'altra, uhm, facoltà al liceo, uhm, però forse, uhm, mhmm
Mh-mh.
avrei cambiato un po' il il mio modo di di vivere la scuola, ecco. Quindi lo vedo proprio a livello personale, uhm, perché col senno di poi io que quegli anni non non li rivedo, uhm, come degli anni, uhm, piacevoli comunque in cui ho studiato, mi sono divertita, uhm, li vi li rivivo con uhm
Okay. <chuckles>
con un sentimento un po' negativo, perché
Perché ti sei completamente annullata, cioè la tua vita privata era praticamente la stessa dello studio, quindi non avevi in questo senso dici? Mh-mh.
Sì, sì esatto. Sì esattamente. Quindi, mhmm, tornando indietro direi alla alla me stessa di lasciarmi un po' un po' più andare, ehm, di di non rinchiudermi in uno spazietto, di di liberare di più l'immaginazione, di uscire, di non stare chiusa, ecco.
<chuckles> Certo. Però questa cosa, cioè la tua creatività non è stata soffocata da quel periodo, quindi vuol dire che era molto più forte di quanto fosse questa tua, diciamo momentanea chiusura nello studio, per cui insomma è andata anche bene così dai, tutto sommato. <chuckles>
Sì, sì fortunatamente poi, <chuckles> fortunatamente poi è rinata, ecco, dopo il periodo un po' buio. <chuckles> Quindi sì, non è andata così male.
Guarda io ti ringrazio, ti ringrazio veramente, è stato molto interessante, ti auguro un bellissimo e e duraturo percorso artistico, perché insomma sento che c'è tanta passione, quindi ti saluto e ti ringrazio ancora per questa bella chiacchierata.
Grazie a te, grazie mille, è stato super interessante. A presto.

Senti, a tu hai sempre disegnato oppure è stata una cosa spontanea, un interesse che è nato da quando eri bambina, come come è nata questa questa passione?
Allora sì, io ho sempre disegnato, devo dire, ehm, sin da bambina, poi, ehm, con forse la l'adolescenza, ehm, periodo del liceo, ehm, ho smesso. Ehm, perché devo dire che in quel periodo mi e mi ero concentrata molto sugli studi, quindi anche al di fuori del della scuola facevo veramente poche attività. Col senno di poi <chuckles> cambierei tutto, ehm, però mi ero sì, sì, però mi ero mi ero un po' chiusa nel mio nel mio piccolo, nella mia piccola stanzetta studio e quindi mi ricordo che lì avevo completamente smesso di disegnare. E poi è ritornato in realtà un po' nel, mhmm, nell'ambito universitario, perché ho studiato design d'interni, quindi capitava di dover disegnare, anche se erano <chuckles> ovviamente cose un po' più tecniche. Esatto.
Mh-mh. Ah-ah. Ah ecco. Ah-ah. Beh certo. Cose non non troppo artistiche vabbè tecniche però comunque insomma, ehm, la tua creatività la potevi mettere in opera, ecco.